うん。なんとか、最初よくゆう最初の、ん、さ5分でしたっけ？とりあえず最初の5分さえ手がつけばってゆうのはね、なんとなく何度も経験してるから分かるんですよね。
ね。 うーん。 確かになんかね、掃除とかもそうですよね。やるまでは、「あ、やりたくないな」って思うけど、ね、実際になんかやり始めると、「あ、なんかあっちも気になる」ってんで、「こっちも綺麗にしよう、あっちも綺麗にしよう」みたいなね。うん。
うん、ええ。 そうね、そうそう、そうなんちゅ ええ、え。 はい。 そうそう、そうなっちゃうんですよ。うんうん、うん。 最初のね、ところはね、やっぱこのの、人間の心にもやっぱトルクがあるんですよね。
うーん、ね。
こう最初のひと回しをするのにちょっと手間がかかっちゃうんですよね。どうしてもね。
そこがね、やっぱ一番重いですよね。
重い重い、そう重い、めちゃくちゃ重いんですよ。
うん。ね、も、その、腰が重いというかね。も、やっぱり
うん。そういう意味では確かにね、あの、えいやでもう決めちゃって、ひとつ動かしてみて
うん。
そうすれば多分気分も乗ってくると思うんですよね。
やっぱね、やるとね、うん。も、経験上やっぱ、なんとなく分かるじゃないですか。やらないとやる気は出ないみたいな。<chuckles>
ええ。どう？ 分かるんです。出ないんです、そうなんですよ。矛盾してるけど、まさにでもその通りなんですよね。これは。<laughs> うん。
ね。そう、そう、なんか、すごい逆説的なんですけど。ううん、やると、やる気が出てくるんですよね。
やるまで、そう、やるまでダメなん
うーん。
だから、ゆう心理学でゆう、よくゆう、最初のね、5分だけとりあえずやってみてくださいっていうの、よくわかりますよね。本当に無理やりにでもとりあえず5分やれやれば、あ、意外と乗ってくるもんですよね、なんでもね。
ええ。 うーん、いや、ほん うん。